Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, вот волнует меня такой, э, вопрос в последнее время. Вот как вы думаете, почему нам, а, бывает иногда очень сложно прощать за какие-то поступки, за что-то наших близких людей?
Эш Слушаю. О ох ты! Интересный вопрос. Достаточно глубокий, на мой взгляд. Я думаю, какого-то однос
Мгм. Но важный, правда?
Э, да, да, это очень важно, поскольку с, э, близкими людьми нам жить. Да, а если их трудно прощать, то это может тянуться долго. А честно
Да, мгм. И очень тяжело становится, да. Мгм.
Вот, 100 %. Честно говоря, я думаю, односложного ответа на такой вопрос быть не может. И во многом, ну, первое, что мне пришло в голову, наверное, потому что от близких людей у нас больше ожиданий.
Мгм. Мгм. Ну, возможно. Возможно.
Вот. Знаете, я тут вспомнил один случай такой интересный. А. Это было гуляя по, э, Disney World. Да, то есть. Там, получается, тематические зоны парка, к, э, разбиты как, э, различные страны.
Мгм. Да, да, да. Мгм. Мгм.
Т т тематики различных стран. А, то есть можно посмотреть на то, на сё. Интересно, там был аттракцион, где надо было, э, обычным футбольным мячом, сокер
Мгм.
И его чуть-чуть поводить. А может быть, сделать какие-то, э, движения достаточно просто, и ударить ворота.
Нужно было попасть, э, попасть куда-то в цель какую-то или в чём чём была суть?
Вот. Ну, это это был детский аттракцион, там, ну, просто попасть, наверное. Просто попасть по мячу, просто попасть в ворота. Интересно, что, вот, был мальчик.
Мгм. Ага. М. Понятно. Мгм.
Да, который вышел, но, честно говоря, навыки его оставляли желать лучшее. Ну, то есть, у с футбол- не его. Цокер- это явно не его.
<chuckles> Ну, понятно. Возможно, нужно попробовать что-то, какие-то мячи руками бросать, да, а не ногами.
<chuckles> Э, да, да, но интересно, что, вот, все зрители, кто смотрели, как он, вот, он вышел, он попробовал что-то сделать. Они были так воодушевлены, так его поддерживали, такие прям: "Вау, вау!" Как будто он какой-то, вот, звезда мирового уровня. То есть, настолько они были, м, рады, настолько они поддерживали его, там, аплодировали: "Давай, у тебя получится!".
Ага. <chuckles> Мгм, мгм. Да. Ну, чтобы ни не расстроить ребёнка, наверное, да?
Возможно. Я тоже так подумал и думал: "Ой, молодцы какие. Вот действительно здорово". А потом, перейдя к, э, разделу, да, или к зоне азиатских стран, я увидел М, да, то есть там были дети-подростки, ну, подростки раннего возраста, одиннадцати-двенадцати лет, которые вышли. Все вот в этих
Мгм. Мгм, мгм. То есть, то толь то только ещё перестали быть прям деть детьми-детьми, да?
Да, они вышли в одинаковых костюмчиках и начали вытворять такие акробатические трюки, что уму непостижимо. Ну, наверное, вы тоже видели в интернете, вот как, э. Да. Там они могут всякие, вот эти вот, из восточных единоборств, там, где больше акробатики. Вот. И они такие
Ничего себе. Мгм. А, да-да-да. Мгм, мгм. То есть это такое, как представление было, да?
Да, да! Это было, по сути, представление, представляющее азиатскую культуру. Соответственно, это были была акробатика, это были единоборства. Ну, то есть, вот это всё, характерное для них. Но, что меня поразило- это реакция людей. Они стояли с полукислыми минами и такие, типа, "м, ну да, да, неплохо", где-нигде хлопали, то есть. И причём, это те же самые люди ш которые сейчас, вот, прям, аплодировали, умирали по, а, тому футболисту или недофутболисту, скажем так. Вот. И интересно, я после этого начал думать: "А почему так?" То есть, эти ребята, они рискуют больше, поскольку, ну, неправильно прыгнешь, можно упасть, что-то сломать, ну, или хотя бы ушибиться больно. Да, и они делают явно более интересные вещи. Почему люди так плохо реагируют? То есть, точнее, ни так.
Мгм. А, ну понятно, да. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Да. Мгм. Да, конечно. Мгм.
Не аж м, не живо, а с очень пассивно реагировали. И я, вот, пришёл к выводу, что тоже, наверное, а ка в какой-то степени ожидание. Они ожидали от них уже чего-то высокого.
Мгм. Ну, вы знаете, да. Мгм, да. Потому что они уже, как бы, на том уровне, когда они какое-то представление устраивают. То есть они профессионалы, вот, в том, что они делают, ну, на каком-то уровне, да?
Вот. Да, и поэтому они иногда забывают, что они- дети.
Мгм.
Вот. Ну, это, вот, то, наверное, почему я считаю, что часто мы от близких ожидаем большего.
Мгм.
Да, и из-за этого нам сложнее их прощать. А что вы думаете по этому поводу? Из-за чего такое может случаться?
Вы знаете, у меня ещё, если мы прям будем так, э, немного философски углубляться. У меня, вот, появилась такая мысль. Что, э, нам сложно, наверное, прощать близких именно потому, что они, вот, близкие нам люди.
Мгм.
Ну, то есть, на самом деле, если, там, вам неприятно сделает коллега по работе или, вот, какой-то, а не знаю, чужой, по сути, вам человек. Ну, вам, наверное, будет неприятно, вот, чисто, как личности, что, что-то вам, там, сделали. И даже, возможно, неприятно не от самого поступка, а от возможно, от последствий, с которыми вам нужно разбираться, правда? А. Но н вам же, на самом деле, всё равно.
Интересно. Глубокая мысль, да.
Вы с тем человеком не близки, который что-то, вот, неприятное сделал. А вы с ним, возможно, завтра разойдетесь в разные стороны, на следующий день его не вспомните. То есть, ну. Зачем его прощать, не прощать, вообще, тратить свои, знаете, какие-то эмоциональный свой свои силы, свой эмоциональный фон на всё вот это дело. А с близкими сложно, потому что вы их вот именно, что вот подпустили близко к себе, э, и поэтому, наверное поэтому, наверное, и возможно обиднее. Потому что, вот, вы их так близко к себе подпустили, а вот они вам, вот, что-то сделали. Как вы как вы думаете? Имеет право на жизнь такое мнение?
Ну да, согласен. Э, о, оно не то чтобы имеет право на жизнь, это очень интересная мысль и достаточно глубокая. На самом деле, действительно, особенно мне понравилось то, что вы сказали про, да, про затраты энергии и силы. Да, то есть зачем тратить силы на не особо близкого человека, да. Но на близких нам в любом случае. То есть уже какие-то силы были затрачены на то, чтоб сблизиться. Да и ещё нужно тратить на то, чтоб там помириться, простить. Ну, действительно, это очень интересная мысль. Большое спасибо, что поделились со мной ею.
Мгм. М-да, да-да. Мгм. Мгм, да. Мгм.
Да.
Ну, то есть да, то есть мне кажется, что, э, наверное, люди нам почему близки? То есть, ну, мы не говорим о тех, кто у нас родственники по крови, правда? Мы, наверное, не всегда можем назвать тех, с кем мы там генетически связаны, именно вот близкими людьми, правда?
Согласен. Знаете, даже 1 мудрая книга, э, в есть в ней такая пословица- или вот такая м, такое мудрое изречение, что, э, "порой друг может быть ближе, чем брат".
Мгм. Мгм. Да, конечно, да. Потому что с друзей мы, в общем-то, выбираем, наверное, изначально по какой-то схожести, возможно, жизненных принципов, э, по каким-то таким фундаментальным вещам. Э, то есть мы сходимся именно потому, что мы вот изначально, э, как-то вот друг друга нашли эмоционально. А с родственники, они просто были, и тут уж повезло, наверное, если хорошие отношения, то замечательно.
Вот. Поэтому Мгм. Ну да. В какой-то степени, наверное, п да, это отчасти везение, поскольку мы их не выбираем. Но в какой-то части всё-таки, наверно, и работа. Поскольку родственники тоже могут работать над собой, да, чтобы или над отношениями, да, поэтому Но в ка но, вообще, да, мысль верная, да, мы друзей выбираем, а родственников получаем. <chuckles> А уже
Мгм. Ну, конечно, да. Мгм. Да. Мгм. <chuckles> Да, именно, <chuckles> да. Тут уже работаем с тем, что с с исходным материалом, который уже был, да.
Да. Да. А как вы считаете, вот всё-таки, как как бы ни подойти к этому вопросу, конфликты неизбежны. В той или иной степени рано или поздно. Да. Что вы думаете вот о конфликтах с близкими людьми?
Мгм. Конечно. Да.
Всегда ли нужно прощать? Или иногда есть, э, причины или ситуации, которые, м, которые, может быть, обязывают держать обиду? Ну и почему?
Мгм. Мгм. Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, эм, в зависимости от вида конфликта, э, можно же всё разрешить, э, каким-то компромиссом, чтобы, знаете, никому не нужно было никого прощать и вот никто не был особо в обиде.
Ой, это очень мудрый подход. Как говорится, лучшая битва- это та, которая не произошла.
Вот. Да, правда правда. Поэтому вот, э, мне кажется, если есть какая-то возможность, э, подключить какую-то, вот, логику и попробовать спокойно друг другу объяснить, э, свои причины, свою аргументацию, то, возможно, можно вот к какому-то взаимопониманию прийти без, каких-то вот, а, не знаю, неприятного осадка, и каких-то обид, и всего вот этого, э. Как вот я с я, во всяком случае, стараюсь как как-то конфликты так разрешать, э, не знаю. У вас тут много, например, каких-то людей, которые слишком эмоциональные, возможно? И вот, может быть, вы пробовали какой-то логичный подход, а не получилось. Бывало такое?
Мгм. Это О, это очень интересный вопрос. Ну, действительно, есть. А, и всё, наверное, зависит от того, когда я пробую логичный подход. Поскольку, когда человек эмоционален
Мгм. Мгм. Да, и на каком этапе конфликта вы имеете в виду? Мгм.
Да, да, естественно. Поскольку конфликт часто провоцирует эмоции, и когда эмоции закипают, то логика навряд ли будет помога Вот, то есть, ну, всему своё время, да, то есть. Э, если, да, происходят какие-то конфликты с эмоциональными людьми, близкими моими людьми, то, в первую очередь, наверное, я стараюсь затушить этот пожар, м, по мере возможности, поскольку на самом деле я тоже эмоциональный человек, да. Иногда это нужно делать прям вот какими-то резкими действиям. Просто встать, например, уйти прогуляться, дать остыть себе.
Да, конечно. Сложно, да, да. Мгм, да. Мгм. Мгм. Мгм. Да, чтобы всё время остыть, да, да. Ну да, вот то есть, э, нужно, да, ш мгм, чтобы нужно хотя бы, чтобы хотя бы 1 человек, э, ещё был такой в более-менее спокойном состоянии. Вот тогда может получится другого человека вывести тоже в спокойствие, правда?
Да, и вот когда уже все остыли Да, да.
Мгм.
Согласен. Но, в любом случае, да, мне понравилось то, что вы сказали т насчёт, м, того, что в зависимости от того, какой это конфликт, это действительно важно. Ну, по-моем по моему мнению, я думаю, что прощать нужно всегда, поскольку очень часто обида, она гложет, э, самого того, кто обиделся.
Мгм. Да, конеш Мгм. Да, конечно, бывает, да. Мгм.
А, з да, поскольку, ну, вот представьте, допустим, кто-то вас обидел, может быть, случайно и не знает об этом. Если он не знает об этом, его это не тревожит, а вас тревожит.
Мгм. Да, да, это, вот, э, да. Но в мне кажется, тут очень важно, чтобы, так сказать, оба участника вот этого всего, э, понимали, в чем суть. То есть, важно разговаривать, потому что, знаете, там, э, сам придумал, сам обиделся, а другой человек, вообще, ни сном, ни духом.
Скольку Да. Да, к сожалению, такое бывает, но это, э, хоть и звучит забавно, но, наверное, очень часто происходит, к сожалению, среди людей. Но даже если оппонент не хочет принимать, ну, как минимум ради себя, наверное, стоит простить, чтобы тебя это не тревожило. Дальше, конечно, уже вопрос, э, того, хочешь ли ты дальше быть близким с этим человеком или нет.
Вот, да, то есть Мгм. Мгм. Вот, да. И мне вот кажется, что скорее вот эм знаете, вот мне вот кажется, что всё-таки простить можно человека, даже если человек там совершил какой-то поступок, который вас обидел. То есть, это не спор, который вы сейчас можете разрешить, там компромиссом, то есть, что-то уже было сделано, да.
Мгм. Да.
А, то, если мотивация человека не была, то есть, направлена во вред вам, и он сожалеет, что вот что-то вот получилось, возможно, даже не так, как он планировал, но получилось так, что вас обидело. И вот человек искренне раскаивается, то, скорее всего, во многих случаях простить можно. Если человек не раскаивается и возможно вообще не понимает и не принимает всерьёз то, что вас что-то обидело, вам сделала больно
Да, полно
то я считаю, ну, такому человеку и прощение ваше не нужно. Может тогда просто, так сказать, отпустить, и это, в общем-то, не не настолько близкий вам человек, как вы думали. Как вы считаете?
Да. Согласен полностью, да. На самом деле вы очень хорошо подметили, что важно пытаться, наверное, поставить себя на место человека и поменять его мотивы. Поскольку чаще всего, ну, вот практика показывает, что обиды и конфликты, которые, э, цель которых изначально была вас обидеть их очень мало. Чаще всего всё происходит из-за недопонимания, неправильного стечения обстоятельств и каких-то банальных, ну, вот, ошибок. Да, то есть, ну вот с
Мгм. Мгм, да. Мгм. Ну, на самом деле, да. Мгм. Да. Мгм. Не поговорили, не учли, как-то не так поняли и вот, да.
М-да. Да. А это, к сожалению, может случиться с каждым из нас. А, то есть, н нет, наверное, на Земле такого человека, который никогда никого
Мгм.
не обижал.
Ну конечно, да. Не может быть такого, да. <chuckles>
А если кто-то скажет, что есть, то я посмеюсь и скажу: "А ха-ха, врунишка".
Да, тако такого не может быть, да. Поэтому на самом деле, наверное, мой вывод из этого, что а прощать нужно не всегда, но это не значит, что ну, то есть, прощение я не отождествляю прощение с тем, что вот ты отпускаешь обиду и отпускаешь человека. Вот, скажем так. Мне кажется, одно может быть без другого. То есть, не обязательно прощать, э, но надо научиться как-то вот принимать, успокаивается и отпускать то, что вот очевидно не твоё, если не договорились, да?
Интересная мысль. Абсолютно согласен. Да, согласен. Интересно, да, мне вот даже родители говорили, что да, прощать и освобождать от последствий это не одно и то же.
Мгм. Да. Мгм.
Да. Так что вот, с вот как и ваше мнение да, мы соприкасаем
Мгм. Да. Ну, интересно, спасибо, да.
Большое спасибо вам.